É, alimentação então, é algo que você por exemplo enjoou, eh, enjoou de comer, sei lá, só salada, né, tem que comer se então come só uma proteína, faz, sabe, carne moída, assim, compra um tanto de carne moída, congela, faz bifinhos de hambúrguer ta sabe, assim, faz alguns bifinhos de hambúrguer aí muda um pouco também o tipo da carne, vai mudando com né, enquanto mas o legal é deixar já pronto isso, é tirar umas horas que não sei se como que é, né, para você tirar um tempo e deixar, assim, para semana, eh, tira ali 1, 2 horas você consegue fazer isso. Você comprou é só você bater a mão ali fazer bolinha, amassar e congelar. E aí, isso você vai ter uma boa alimentação na air fryer, eu não sei se você tem também ou, né, mesmo no forno e é legal, não
Ok. Ah, não tinha pensado nisso. Sim. Ah, gostei, gostei dessa dica. Eu vou passar tirar assim uns 2 dias da semana, então, para fazer mais ou menos a a comida, para evitar comer tanta besteira. Faz coisas mais proteicas, saudáveis, então.
Isso, isso, é você não precisa de tanto olha que você tire horas, você consegue você o problema é ir no mercado e comprar, né, ter o tempo de ir no mercado, que às vezes é chato, mas é mas é 1 vez só por semana, vai lá 1 vez por semana, compra o suficiente e separa, sabe, as carnes, congela e e faz. E eu acho que isso vai ajudar o quê? Você vai, eh, a melhorar sua alimentação, vai te ajudar a perder o peso e logo e você já tá, né, alimentando ali com proteína para você poder, eh, ganhar massa magra e trabalhar isso, né, e
Ah. Sim. É verdade. Pouco a pouco e e conseguindo trocar, né. Ah.
E pouco a pouco, eh, tomar um whey também protein, né, pra pra também o whey protein é legal, eh, pós treino, né, para repor é bacana.
Ah, legal, faz sentido. Sim, faz sentido. Eu vou gostei dessas dicas, eu vou anotei, eu vou tentar mudar aqui algumas coisas, né, até para
Uhum. São pequenas coisas mas né.
Sim, até para que eu possa fazer aqui, passar a fazer algumas coisas proteicas, tentar fazer uns lanches assim mais diferentes, né, do que eu tenho feito atualmente. E também vou conversar com o pessoal da academia para tentar mudar um pouco a minha série ou algum exercício específico.
Exatamente. Exatamente, é, fala o que você quer realmente para ele sabe, fala claramente: "Olha, eu quero isso", aí, vai dar certo, vai dar certo estou torcendo aqui.
Está bom. Perfeito, perfeito. Pô, muito obrigado pela ajuda sim obrigadíssimo.
<chuckles> Ai eu que agradeço.